Ну смотри, в моём случае проявлялось это так, что, м ну в основном не знает, что такое граница- это моя бабуля.
Ага.
То есть, ам вот знаешь, у неё такое понимание, что она имеет право всё спросить.
Да, потому что опыт позволяет, <chuckles> н-да?
И ты ей должен Да, да-да-да. От именно. Да, опыт и возраст. Вот так она считает. Она, типа: "Я старше, значит, я всё должна знать".
Мгм. Мгм.
Ам. Странная какая-то, ты знаешь, у неё в я даже не знаю, как назвать это, что это поведение её странное. Почему у неё такие привычки, я не знаю, как тебе объяснить. А, безусловно, у нас у каждого свой, ам опыт жизненный. Да, нас как-то в её тоже, в конце концов, воспитывали родители, да.
Н-да, да-да. Мгм.
А, не знаю, как они её там выстраивали, почему у неё настолько безграничная, беспардонная порой, ам Как-то так вот получилось. Очень было Мгм.
Но я предполагаю, ш Н-да, я предполагаю, что ты, когда пытаешься как-то бабушке свои границы объяснить, она наверно, обижается, как-то реагирует, да?
Очень очень очень, да.
И что ты делаешь? И как ты вообще с этим борешься, <chuckles> с бабушкиной настойчивость
Ой, слушай, ну у меня было так, что, а в несмотря на то, что мы жили в разных городах. М там буквально между городами там 3 часа на автобусе. Ну понятное дело, я приезжала там к ним в гости. То есть к ней и к своей маме, потому что они вместе живут. И вот каждый раз, когда мои какие-то там рассказы или там, а ну вот что-то вот она считала нужным, прям вот залазить ну я не знаю, буквально прям под одежду, можно так сказать. Вот какими-то такими вопросами да, атаковала, что вот она должна это знать. На что я, ну как, эм ну я молодая тогда была, там мне лет 20 было. И я в там как-то раньше рассказывала. Но потом я поняла, что в конце концов, у меня уже своя личная жизнь. И хватает того, что она и так уже что-то знает о моей личной жизни. Допустим, там я была в там в одних отношениях. Потом там мы расстались, я уже в других отношениях. И к сожалению, вот эта безграничность, м бабушкина
Н-да. Ага, под кожу, как говорится. <chuckles> Мгм. Мгм.